อืม ไม่ต้องห่วงครับ อย่าโทษตัวเองเนาะ การออกกำลังกายเนี่ยมันแบบ บางทีมันจะเป็นการเรียนรู้ครับ ว่าการเจ็บคือการเรียนรู้เนาะ ดังนั้นเนี่ย อา คุณก็ได้บทเรียนเรื่องหนึ่งแล้ว แต่ว่าไม่ต้องห่วงเนาะ มันเกิดกันได้ครับ ความผิดพลาด การเจ็บปวด อะไรอย่างเงี้ย แต่อย่าเพิ่งท้อเนาะ อย่าเพิ่งไปโทษตัวเองเท่าไรนะครับ อา เดี๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่ง คือท่าที่คุณปวดโดยเฉพาะน่ะนะ เกิด เกิดจากการโหนบาร์อย่างเดียวเลยหรือเปล่า? หรือว่าที่คุณบอกว่าเรื่องวิ่งเนี่ยคุณก็ปวด อันนี้คือจะปวดแบบไปเรื่อย ๆ แทน ไม่ใช่แบบปวดครั้ง ท ครั้งเดียว แล้วปวดเลย หรือว่าแบบมันรู้สึกปวด ๆ แบบ อา วิ่งแล้วก็ปวดไปเรื่อย ๆ หรือว่าแบบ อา วิ่งเสร็จก็ยังปวดอยู่? อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อืม อ๋อ ก็ ก็คือผมเนี่ยมาปวดเข่าหลังจากที่วิ่งมา 1 วันเต็มนะครับ ก็คือ อ่า สมมุติผมวิ่ง อ่า ตอน ตอนเช้านะครับ พรุ่งนี้เนี่ยคือปวดแล้วนะครับ มันปวดจนผมไม่สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้นะครับ ซึ่งต้องนอนติดเตียงนะครับ เพราะว่ามันปวดขนาดนั้นเลย แล้วก็เป็นคนที่วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับ ใช้สปีดแบบ 10 กว่า ๆ เลย ซึ่ง โอ้โฮ! คือ คือแบบ อื้อฮือ อยากจะลดน้ำหนักเร็วมาก ๆ แต่ว่ามัน มันซุ่มซ่ามอะ แบบว่า โอ้โฮ ไม่ดูตัวเองเลย แบบจะรีบทำนู่นทำนี่นะครับให้ได้ อ่า ให้ได้รูปร่างให้ได้แบบว่าการลด เอ่อ น้ำหนักที่ดี แต่กลับกลายมาทำร้ายตัวผมเองนะครับ ซึ่งมันผิดพลาดมาก อืม
อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม อืม ครับผม อา ครับ <chuckles> ครับผม อืม ๆ ครับ อืม อืม เข้าใจได้ ๆ อืม ๆ ไม่ต้องห่วงครับ คือ อา ดีแล้วที่แบบ อย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีเนอะ ที่ตัวเองมีไฟอะครับ แต่ว่าจริง ๆ เราก็ต้องแบบ อา ดูแลตัวเองด้วยเนาะ เพราะการลดน้ำหนัก หรือว่าการเสริมสร้างสุขภาพเนี่ย ที่สำคัญกว่าความ อา เหมือนกับว่าความเต็มที่ดิในการออกกำลังกายของเรา คือความแน่นอน ความสม่ำเสมอเนาะ อา เดี๋ยวผมจะแนะนำอย่างนี้มาก่อนแล้วกัน อันดับแรกอะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณแบบออกกำลังกายเยอะ พ เกินไป ตามความ สเต็ป ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะ การวิ่งออกกำลังกาย อย่างเงี้ย คุณออกกำลังกายทุกวันเลยหรือเปล่าครับ? หรือว่าแบบ อ่า วันเว้นวัน หรือว่าอาทิตย์ละกี่วันน่ะครับ?
อืม ๆ อืม ๆ